Oh iya, ya ya ya. Bet betul, betul.
Iya kan, ribet dong, bisa handphone bisa rusak dan dan lain sebagainya gitu. Wah udah tuh, pas udah nyampe bawah ya teman-teman gue kayak, ya mungkin ada yang ketawa juga, ya kan? Kurang ajar juga sih, ada yang ketawa, ada yang nyemangatin. Tapi tetap aja dalam hati, "tengsin, pasti gue diomongin". Hadeh.
Mhm. Mhm. Betul. <laughs> Berarti Iya ya. <laughs> Berarti emang ini ya, Mas ya udah malu, habis itu juga, eee, apa, ya ada ya ketakutan, apalagi bawa elektronik ya? Nah tapi, waktu itu ada perasaan pengen ketawa juga nggak Mas? Atau malah pengen ngilang aja gitu nggak, di di situasi itu? <chuckles>
Asli. Betul. <laughs> Pengen ketawa, jujur, karena kan, eee, gue ini orangnya, sering ngetawain orang jujur. <laughs> Dan emang gue juga, mmm, suka nge-jokes juga, emang humoris lah. Jadi, hal-hal kayak gitu juga kayak, "Ah dari sekian ribu orang, kok ke gue sih?" Gitu kan. Ketawa juga, ngetawain diri sendiri gitu. Wah sial banget sih waktu itu ya, jadi cerita aja, sampai sekarang kan masih diingat nih berarti kan, eee, kejadian-kejadian kayak gitu kan emang membekas di kepala, gitu.
<chuckles> Ah iya? <laughs> Hmm. Ya. Heeh. <chuckles> Betul. Betul betul. Nah, eee, malu udah malu kan, habis itu juga pengen ketawa. Nah tapi, tadi kan Mas juga sempet singgung ya bahwa, eee, itu ada temannya Mas yang bantuin Mas untuk, eee, perahu ya? Sampai tengah danau ya, <laughs> walaupun, <chuckles> Mas nya akhirnya juga tetap, jatuh ke danau, gitu kan. Nah, waktu itu, eee, reaksi temennya Mas, eee, ketawa juga apa enggak? Lalu, reaksi orang-orang sekitar selain ketawa itu gimana tuh? Ada yang ngomongin kah? Sampai besok-besoknya, apa di kemudian hari seperti apa tuh Mas?
Malu sih. Mmm. Betul. Respect respect. Respect sih. Walaupun, akhirnya nyebur. Betul. Sorry, bukan sampe besok, seminggu.
<laughs>
<laughs> Oh kalau yang nolongin sih, mu mukanya respect, karena kan, mukanya panik juga. Dia mungkin, e yang namanya kita kan, mmm, Kang Nong itu kan kita menjalani hari-hari, se eee, sebelum karantina tuh kan, bareng-bareng terus kan. Jadi, adalah perasaan, pertemanan yang kuat, gitu kan. Udah mulai tahu masing-masing keluarga gimana, udah mulai cerita, eee, nangis bareng gitu ya, tegang bareng ibaratnya. Jadi memang mereka, mmm, respect-nya tuh kayak panik beneran, takut kenapa-napa, gue nya gitu kan. Setelah udah nyampe ke bawah baru dia ketawa. <laughs> Dan juga keluar dari kata-katanya, "gila lu sial banget ya" katanya, "asli asli, sial banget gue". Aduh dan merah kali muka gue waktu itu, Bro. Tengsinlah, gimana ya, ya tengsinlah dan dan disitu kan bukan cuman, eee, teman-teman dari Kang Nong doang ya, di situ banyak pengunjung juga. Banyak pengunjung juga, which is ngeliatin dong kayak, kasihan juga ya tuh orang gitu, ngegantung. Dan itu lumayan loh Bro, ngegantungnya mungkin 10 menit, 15 menit ada.
Mmm mmm oke. Oke. Hmm. Emosional. Hmm, iya iya. Hmm, hmm. Hmm. Betul betul. <laughs> <laughs> Betul itu. Oke. Mmm. Betul. Orang umum ya? Mmm. Hmm.

Eee, nah kalau aku orang kalau gue orangnya gini, gue tidak pernah walaupun udah punya kejadian buruk ya, tapi gue tidak pernah ada kata, mmm, kayak trauma, gitu kan. Karena gue percaya sesuatu hal itu ya, memang udah takdirnya begitu. Ya kan? Bukan salah permainan flying fox-nya, tapi memang waktu itu gue lagi sial aja. Jadi, eee, setelah kejadian itu, kita pernah main eee, bukan di tempat yang sama ya, kita pernah main flying fox pun ya main juga, nggak nggak ada ketakutan atau kayak, "Ah, trauma gua gara-gara waktu itu gua gak mau naik flying fox lagi seumur hidup!" Nggak. Nggak ada hal-hal kayak gitu sih. Jadi aman aja.
Mhm. Hmm, oke. Hmm, oke. Oh, iya. Mhm. Iya. Hmm, iya iya. Mhm, iya iya. Berarti percaya sama takdir, ya? Iya iya, mhm, terus pelajaran apa tuh yang, Mas, ambil dari situ dan juga, ya ja jadiin candaan apa tuh biasanya dari kejadian itu?
Percaya sama takdir banget, Bro, kalau gua. Gitu. <laughs> Iya iya. Mmm, yang bisa diambil adalah sebelum kita naik wahana, ada baiknya ditanyain dulu dengan detail ya, ini aman apa nggak? Entar kalau, eee, maksudnya mitigasinya, entar kalau macet gimana nih? Ada yang bantuin apa segala macem? Dan yang bisa dibikin ketawa, ya itu ternyata gue pernah jadi Spiderman, udah gitu aja. <laughs> Eee, eh, Bro, by the way gue harus cabut dulu nih, kayaknya. Sorry to say nih. Nggak papa, ya?
Iya. Mhm. <laughs> Wah, iya iya. Wah, mhm mhm mhm. Oke, mhm, nggak papa nggak papa. Makasih banyak ya, buat cerita pengalaman yang sangat luar biasa banget ini! Iya iya. Seru banget, menyenangkan sekali. Iya iya.
Thank you thank you! Ngobrolnya seru banget. Thank you, ya! Thank you!
Thank you!